Das war 'n Short-Video von 'nem Chinesen oder 'nem Koreaner und da war dann aber auch so 'n ganz komisches also, man hat wirklich ge gehört, das war 'ne KI, die das in Englisch übersetzt hat, und das war aber 'n Kanal, der nur in seiner äh, nur in seiner, äh, Muttersprache, also n nicht in Englisch, äh, operiert, ne? Und da dachte ich mir auch: „Aber w w warum wird mir das jetzt so angezeigt?” und dann habe ich auf den Kanal geklickt und der hat keine anderen Videos. Ich weiß nicht, ob der jetzt extra so viel Shorts gemacht hat kann sein.
Mhm. Okay. Okay. Genau. Hä, okay. Mhm. Mhm.
Ganz komisch, ganz komisch, ja. Ja.
Ja, ist schon komisch, ne, wenn man drüber nachdenkt, schon sehr komisch.
Ja, genau.
Ja, weiß nicht, ob das so sein müsste, aber ne, wenn man wenn man so drüber nachdenkt, Social Media an sich ist einfach nur ja, es kann gut sein, aber es kann auch sehr nerven, kann man sagen, vor allem wenn's um irgendwelche schönen politischen Themen geht.
Ja. Ja. Ja, äh, bei so was halte ich mich mittlerweile bei Social Media so weit es geht wie nur raus, also, kommentieren oder so was tue ich sowieso gar nicht mehr.
Ja, weil Mhm. Ja, es bringt halt auch nichts.
Ähm Ja, höchstens da mal, ja?
Also äh, du hast da dann irgend 'ne Person, die irgendwas hat, wovon sie überzeugt ist, und du willst sie über das Gegenteil überzeugen, aber diese Person am Ende wirst du sie sowieso niemals sehen. Es wird nichts bringen, weil die meisten Leute, die da irgendwie solche Kommentare schreiben, sind sowieso auf deren Meinung sehr stark, ähm, versessen, kann man so gesehen sagen, und im Endeffekt verbringst du einfach nur deine Zeit damit, gegen 'ne Wand zu reden. Und deswegen kann ich schon gut verstehen, warum du da nicht kommentieren wollen würdest.
Ja, genau. Ganz genau, ganz genau. Also, auch wenn ich jetzt so, äh, nachdenke, wie viel ich früher auf Twitter diskutiert habe über eigentlich belanglose Themen
Mhm.
ähm, wo ich mir auch denke: „Also eigentlich war das alles verbratene Lebenszeit.” Ich habe meine Meinung nicht geändert, das Gegenüber hat mei seine Meinung nicht geändert oder ihre Meinung.
Mhm.
Ja, am Ende des Tages, ja
Einfach von beiden Parteien die Lebenszeit, ja, verschwendet. <chuckles>
eigentlich Zeitverschwendung. Genau, ja, ja. Also, ich bin ich bin fast 'n bisschen froh, dass das so so in den Keller alles gegangen ist, weil seitdem, äh, halte ich mich so ziemlich da raus und konsumiere das einfach nur noch still und suche mir das aus, was mir jetzt gefällt, ne?
Mhm. Ja. Genau so soll's ja auch im Endeffekt sein, ne? Man soll sich am besten nur mit den Sachen halt befassen, die einem Spaß machen, wo man jetzt nicht irgendwie sagt, ja, dass sie, äh, einen nerven, vielleicht auch, keine Ahnung, negativ emotional runterziehen oder was auch immer, ne? Man nutzt ja die Freizeit, um Spaß zu haben, so gesehen, und dafür sollte Social Media auch im Endeffekt eigentlich da sein, dass du halt dich mit 'ner Community, äh, f über Dinge, die dich halt interessieren, vielleicht unterhalten kannst, dass du dich da mit, äh, Freunden austauschst drüber oder was auch immer, und es sollte halt nicht negativ sein, ne?
Mhm.